آه، مش عايزة أخُش اللعبة دي. <laughs> آآ، بالضبط كده. فلأ واحدة، واحدة الموضوع بيختلف كتير.
عايزة تخُشّي تطلعي مسرح. كويس، طَب إمم، طيب أنتِ تنصحي الناس مثلًا في الشُغل اللي هي ممكن تكون خجولة، أو مش بتعرف تعمل علاقات مثلًا بشكل فعّال مع الناس، آآ، تفتكري إزاي يبنوا ثقتهم في نَفْسهم في حاجة زي كده؟
آآ، بُصّ يعني هو يعني أول حاجة إن هم يبدأوا بحاجات صغيّرة جدًا، لإن ز هي زي ما اتفقنا <clears throat> إن الثقة دي بتتبني، يعني كُلّ يوم بتزيد حتّة، فهم يعرفوا إن مش ما يعملوش حاجة كبيرة أوي، ويستنّوا بقى النتيجة إن الثقة بتاعتهم هتيجي من حاجة كبيرة لأ، يبقوا حاطّين في دماغهم كُلّ يوم إن هم هيشتغلوا على حتّة صغيّرة جدًا و آآ، الself talk أو اللي هو الكلام مع النَفْس أنا باشوف إن هي حاجة مُهمّة جدًا، جدًا كمان، إن أنت تشجّع نَفْسك، إن أنت تكلّم نَفْسك بشكل رحيم حتى لو غلطت، آآ، الحاجات دي كلّها بتزوّد الثقة بالنَفْس برضه.
إمم. أوكي. إمم. إمم.

اهم.
آمم يعني مثلًا، مثلًا أنا جيت في في مَرّة في اجتماع لمّا كنت بقى خلاص بقيت شطّورة أوي كنت بقى تمام، في حد راح سألني سؤال ما عرفتش أجاوب اتلجلجت بقى، يعني بعد ما قمت شاركت وبتاع، فراح إدّاني سؤال معر اتخضّيت بقى ما عرفتش أجاوب خالص واتلجلجت وبتاع، آه، فبعديها طبعًا اتضايقت شوية، ودي كانت بالنسبة لي يعني آآ آآ فشلاية صغننة كده في في ال في المسيرة بتاعة بناء الثقة بالنَفْس.
إمم. أوكي. اتثبّتِ مكانِك. آه. آه، أنتِ اتضايقتِ إن أنتِ م أوكي، اتضايقتِ.
آه طبعًا، بس بقى كده قعدت أقول لنَفْسي طَب هو إيه المشكلة يعني ما ال الsales director بيكلّمنا عادي ب بب بيتلجلج عادي، و يعني عادي It's OK آه، يعني فلو أنا تكون بتكلّم نَفْسك بالضبط، بالضبط، دي أهَم حاجة تكلّم نَفْسك ب بلغة لطيفة كده علشان ورحيمة كده عشان ده بيزوّد برضه الثقة بالنَفْس جدًا يعني، وإن الواحد بقى يكتب الحاجات اللي هو عملها حلوة، يعني دايمًا إنّك تفكّر نَفْسك عشان برضه الإنسان نسّاي، فدايمًا أنت لمّا Just إن أنت عملت حاجة حلوة ابدأ اكتب كده اللي هو أنا عملت إيه النهارده حلو، أنا اتكلّمت النهار المَرّة اللي فاتت شاركت بجملة، المرّة دي شاركت بTopic كامل، آآ اقترحت حاجة جديدة أصلًا والمدير اتبسط منّي، فالحاجات دي هي اللي بتخلّي ال الثقة بالنَفْس تيجي بصراحة، آه.
إمم. جميل، جميل. م ما أخدتيش الموضوع بجلد ذات يعني. أها. أوكي. اهم. صحيح. جميل. كويس. و و و يعني بتعملي ده مع الشُغل أو في حياتِك اليومية أو ناس غريبة أو كده، يعني بتعملي برضه نَفْس الحاجات الجميلة دي في حياتِك عمومًا، أو في تجارب حياتِك المختلفة م مش الشُغل بس أكيد.
آه، آه بالضبط، مش الشُغل بس بصراحة لإن يعني أنا باشوف برضه إن كلّ الحاجات م منفّدة على بعض بشكلٍ ما، مش هتتعامل طبعًا مع صحابك بنَفْس الطريقة اللي أنت بتتعامل فيها في الشُغل، بس برضه اللي هو أنت أنت نَفْس الشخص اللي بتتعامل هنا وبتتعامل هنا، ف فده هيأثّر عليك هنا وده هيأثّر عليك هنا، فأنت آه بالضبط، as long as إن الخطوات دي بسيطة وهي قدرت تكون ناجحة معاك في حاجة فهتنجح معاك في بقية الحاجات، يعني دي وجهة نظري، إمم.
أكيد. أكيد. إمم. طبعًا، طبعًا، طبعًا. طيب صحيح، صحيح. طَب وفي الحياة الجامعية مثلًا أو الشباب في الدراسة أو كده، يعني برضه في ناس ممكن تكون لسّه بقى ما احتكّتش بالحياة عارفة فلسّه دي اللي هو أول تجربة ليهم يبدؤوا يحتكّوا بثقافات وأفكار مختلفة، في ف يعني في ناس برضه مش بتتأقلم أوي في الحياة الجديدة دي، فبرضه يعني تعاملتِ مع ده إزاي ساعتها آآ والّا كان عندِك تجربة مثلًا ف يعني كنت داخلة واثقة في نَفْسِك شوية فقادرة تتأقلمي، يعني التجربة دي عمومًا كانت عاملة إزاي معاكِ؟
إمم. آآ